Ồ, cái này thì mình nghĩ là cái cái cái sự bận rộn của mình là cũng, a, có thể, gọi là, được hình thành từ ngoài công việc ra thì cũng từ nhiều mặt khác trong cuộc sống của mình như, kiểu là, từ gia đình, người thân chẳng hạn. Kiểu, có những lúc ờ, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, có những lúc mà mình, ờm, bỗng dưng có một cái việc đột xuất vào cuối tuần chẳng hạn. Mà cuối tuần đấy thì mình lại phải, ờ là không không lại phải, mà là lơ mình đã lỡ có một cái cuộc hẹn, à, đi chơi với người yêu chẳng hạn. Đấy, <giggles> đấy, đấy bạn hiểu ý mình không? Đấy, thế là lúc đấy mình mình bắt buộc mình phải chọn giữa công việc hoặc là người yêu. <chuckles> Đấy.
Ừm, cũng có luôn. Ừm, ừm. <chuckles> Ờ, ờ, ờ, ờ. Ừm. Ừm. Cũng khá là khó nhỉ? Ô kê. Nhiều lúc lúc lên, lúc làm với lúc mình phải biết tự cân bằng giữa cả công việc với cuộc sống mà, có đúng không?
Đú đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ đấy điều quan trọng đấy.
Ừm. Đúng rồi, nói chung là biết cách cân bằng mới điều quan trọng nhất này. Thế thì đối với bạn nha, thì cái cách nào khiến cho bạn thấy là có thể lấy lại được cái năng lượng nhanh nhất khi mà mình bị stress? Ừm, cái hoành động nào của bạn, cần làm gì nhỉ?
Ồ. Ừm, năng lượng, năng lượng để, ờ, ừm, để hồi phục, đúng không? Ờ, mình nghĩ là đội ừm, ừm, đối với mình thì, ờ, giả sử khi mà bạn, ờ, vừa trải qua một cái, ơ, gọi là, sự căng thẳng, ờ, một sự một cái sự bận rộn, căng thẳng, đó, thì mình nghĩ là sau khi hoàn thành xong hết rồi, thì mình nghĩ là mình nên, gọi là, tự dành thời gian cho bản thân của chính mình, đúng không? Để mình có thể, à, ừm, gọi là, đối chiếu, để nghỉ ngơi, để, à, suy nghĩ. Đó, đó, đó, đó, trước khi mình tiếp tục, ờ, nhận thêm những công việc mới thì theo mình là như vậy.
Ừm, đúng, đúng rồi, đang để lề hồi phục luôn á. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, mình hiểu rồi này. Thế thì nha, mình lẽ hỏi bạn 1 câu. Có lẽ là, kiểu, thường mọi người hay thấy là chỉ có mỗi giới trẻ hiện nay là cứ bị stress vì cái công việc, người ta cứ bảo là giới trẻ cảm giác như là cái khối lượng công việc đó nhiều quá khiến cho mình bị stress. Nhưng mà những cái thế hệ trước ấy, người ta cũng như thế, nhưng mà, kiểu, người ta không có bị cái áp lực, hay là người ta không có bị stress này. Thế thì bạn cảm thấy là vì sao lại như thế nhỉ? Vì gia chỉ có mỗi giới trẻ là lại cứ nói như là mình bị stress, bị áp lực công việc nhỉ, mà những thế hệ trước lại không có?
Ồ.

Ừm, cũng là một câu hỏi hay đấy. Thì bình thường thì, ờ, nói thật ra thì mình cũng giống như bao người khác thôi, à mỗi khi mà bị, ờ, quá nhiều việc hoặc là quá bị, gọi là, bận rộn ấy, thì mình đôi khi cũng bị stress khi mà, kiểu, à, mình không làm được những cái công việc nó đúng thời hạn, hoặc là đúng như kỳ vọng mà mình mong muốn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, với cả là, kiểu, khi mà cái khối lượng cơ việc nó lại quá là nhiều nhỉ? Nó quá tải công việc nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cảm giác mà, kiểu, ờ, ờ, kiểu, như kiểu là bạn biết rồi đấy, đây là bây giờ, kiểu, là thời đại công nghệ ấy, đấy, thế nên là có những cái, ơ, ờ, kiểu công việc nó lúc nào cũng đeo bám mình theo cách này, cách khác. Ờ, chắc là bạn biết đúng, đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình đang định <laughs> nh nhắc đến cái đấy. Đấy, kiểu, tin nhắn Zalo, đúng không? Đấy, đấy. Thì, kiểu, mình nhớ hồi xưa khi mà mình, ờm, chưa đi làm ấy, thì mình mình mình rất mình rất nhờ thời rất nhớ thời đấy rất là nhiều, tại vì là hồi đấy thì, ờ, mình chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, đi học thôi. Đấy.
<chuckles> Ừm. Đúng rồi, tin nhắn Zalo cứ liên tục luôn. <chuckles> <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Công nhận. Không có căng thẳng gì cả luôn.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn bây giờ bây giờ thì, kiểu, ờ, sáng ra này, mình, ờ, phải, ờ, lên trên công ty, làm công việc cho đến chiều xong rồi về nhà nghỉ ngơi, đúng không? Nhưng mà nghỉ ngơi thì ở nhà nó lại không hề dễ đâu, tại vì là có những cái ứng dụng, ờ, kiểu, ừm, công việc như bạn nói ấy, kiểu, Zalo đấy, đấy, đấy.
Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, khi về nhà thì mình có khi vẫn phải làm việc mà, đ chứ đâu có phải được nghỉ ngơi đâu. Ờ, thế cũng khá là khá là bận rộn đấy nhỉ? Thế thì khi mà bạn bận ấy, thì bạn thường làm thế nào để mình có thể giữ được cái sự bình tĩnh với cả giải quyết công việc? Hay là bạn, kiểu, cứ để nó burn out luôn nhỉ?
Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.